สวัสดีค่ะ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
โอ๊ย สบายดีไหมคะวันนี้?
โอ้ วันนี้หลังจากหยุดยาวมา ก็เอื่อย ๆ ค่ะวันนี้ ก็ เป็น เป็นวันแรกที่ได้ไปทำงาน
เออ เป็นเหมือน โอ้! วันนี้วันอะไร วันพุธ โอ้! เขาหยุดกันจันทร์ อังคารเนาะ
ก็หยุดยาววันเกิดพระราชินี ใช่ ๆ ๆ
อ๋อ เออ ช่วงนี้ประเทศเรามีวันหยุดเยอะเนาะ ตั้งแต่เดือนก่อนเนาะ
โอ้ เหลียวลากยาวเลยค่ะ แต่ก็ตั้งแต่มีนา มีนาก็ มีนาเป็นเดือนที่ไม่มีเลย อืม เนี่ยแหละ หลังจากเนี้ย ไปจนถึงสิ้นปี <chuckles> ยาว ๆ ไป
อา ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว ยาว ๆ ไป อ๋อ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร มันก็เป็นเรื่องที่มันต้องทำอะเนาะ ชีวิตต้องดำรงต่อไป
ใช่ <chuckles> อืม ใช่ เป็นเรื่องที่น่ายิน ดี แต่จริง ๆ อยากให้หยุด อยากให้หยุดทุกเดือน เลย
<laughs> เออ แล้วอย่างงี้ ได้ ได้เคยฝึกทักษะใหม่ ๆ อะไรไหมคะ นอกจากทำงานประจำที่ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว?
อือ เคยค่ะ มี มีอยู่พักหนึ่งที่แบบรู้สึกร่างกายแบบป่วย ๆ แล้วก็แบบ เออ อยากออกไปวิ่งคนเดียว ซึ่งปกติอะ
ทำไมต้องออกไปวิ่ง คุณทำไมถึงอยากไปวิ่งคนเดียว?
คือตอน ก็คือหมายถึงว่าพอ พอมาอายุปูนเนี้ยค่ะ แบบว่าเพื่อน เพื่อนก็เริ่มแต่งงานไปมีครอบครัว ส่วนคนโสดก็มีภาระหน้าที่เนาะ ก็แบบ ก็ต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้อะค่ะ แล้ว แล้วเหมือน เออ อยาก อยากลอง อยากลอง challenge ตัวเองว่า "เอ๊ย! ลองไปคนเดียว เรา เราจะรู้สึกประหม่าหรือเปล่า?" เพราะว่าไม่ ไม่
อืม อืม
คือ คือไม่ ค ไม่เคยออกไปวิ่งสวนสาธารณะคนเดียวอะค่ะ ก็เลยอยาก อยากลอง แล้วคิดว่ามันอาจจะเป็นทัก ทักษะใหม่ ๆ ที่เราแบบ เออ ไม่มีประสบการณ์ ไรเงี้ย
อืม แล้ว เป็นยังไงบ้าง?
อืม วันแรกไปก็ ค่ะ ก็แปลก ๆ ก็แบบ
แปลก ๆ
เลิกลั่กนิดหนึ่งอะค่ะ แบบเวลาเดินไป เราก็จะคิดว่า "เอ๊ย! มี มีใครมองเราหรือเปล่า?" อะไรเงี้ย แต่พอสุดท้ายวันนั้นจำได้เลย วันแรกไปเราก็แบบเดินงง ๆ แล้วก็แบบไปถามพี่คนหนึ่งว่า "เออ พี่แบบเขาวิ่งกันตรงไหน?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็บอกเราว่า "อ๋อ เดินตรงไปตรงนู้นเนี่ย ตรงวงกลมตรงกลาง" อะไรเงี้ย ก็วิ่งไปโล โลหนึ่ง
อืม ค่ะ อา
อือ แต่พอ พอได้มีโอกาสไปวิ่งจริง ก็ มันไม่มีใครสนใจใคร <chuckles>
<laughs> เขาก็ เขาก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองเนาะ
เออ คือ ใช่ สุดท้ายเราก็เลยนั่งแบบคิด คิดวิเคราะห์ได้ว่า เออ ที่เรากลัวไปอะ จริง ๆ เขาไม่ได้มาสนใจเราขนาดนั้นน่ะ เขาอาจจะแบบสัก 3 วิ "เอ๊ย! ไอ้คนนี้หน้าใหม่เว้ย" อะไรเงี้ย แต่หลังจากนั้นก็ ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งของตัวเองอะค่ะ
อือ ๆ อืม ๆ ๆ ๆ อ๋อ แล้วตอนแรกที่แบบอยากจะ อยากจะออกไปวิ่งคนเดียวอะ มันมีความกังวลอะไรบ้างไหมคะ? นอกจากว่า "เอ๊ย ฉันจะทำได้ไหม" กลัวอะไรไหม มีความกลัวไหมคะ?
อือ อือ คือ คือกลัวค่ะ เพราะว่า 1 มัน อ่า 1 เราไม่เคยทำมาก่อน 2 คือ มันเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นชิน มัน มันไม่ใช่เหมือนเรา เราเดินไปกลับ ไปกลับ มันจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง ที่เราจะต้อง อะ ปกติเราอาจจะวิ่งเป็นวงกลม อันเนี้ยมันเป็น อา เราอาจจะต้องเลี้ยวขวาไว้ เพื่อที่จะมุ่งไปทางนั้นพอดี อะไรอย่างเงี้ย มันดูตั้งใจที่จะไป มันไม่ใช่ทางผ่าน
อะฮะ อา อ๋อ มันไม่ใช่ทางผ่าน โอเค เข้าใจแล้ว ถ้ามันไม่ใช่ทางผ่าน ก็คือมันต้องแบบ
ใช่ มันต้องดูตั้งใจไป
ต้องตัดสินใจแล้วอะ เออ ว่า วันนี้ฉันจะต้องทำอันนี้ ฉันจะต้องมีการเตรียมการ เตรียมเสื้อ กางเกง รองเท้า อะไรก็ว่าไป อย่างงี้เนาะ อ๋อ
อืม ใช่ ๆ ๆ ถูก แล้วพอไปถึงก็ ก็แปลก ๆ ค่ะ วันแรกยอมรับเลยว่าแปลก ๆ แล้วพอเริ่มวิ่งก็เหนื่อย เหนื่อย ง่ายด้วย แล้วก็แบบ แต่พอเรา หลังจากนั้นน่ะมัน มันเหนื่อย เหนื่อยหนัก ใช่ไหมคะ วันแรก แต่พอไปอีกวันหนึ่งอะมันก็แบบ อะลองไปอีกสักทีหนึ่ง อะทีนี้เริ่ม เริ่มชินแล้ว เริ่มชินชา
อืม <laughs> ค่ะ ไอ้วันที่ สอง เนี่ย ไอ้วัน ไอ้วันแรกเนี่ยเข้าใจได้ แต่พอจะไปซ้ำวันที่ 2 เนี่ย ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงว่าแบบ เออ ฉันจะต้องทำนะ เพราะบางคนเขาก็ถอดใจเนาะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม เออ ถอด ถอดจริงแต่รู้สึกว่า อืม อยากรู้สึกว่า สมมุติเมื่อวานวิ่งได้ 2 รอบ วันนี้ขอสัก 2 รอบครึ่ง หรือ 3 รอบ
อือฮึ
อืม ให้รู้สึกว่า ทำได้เก่งกว่าเมื่อวานอะ
อืม พยายามเอาชนะตัวเอง
ค่ะ ใช่ แล้วพอหลัง หลังจากนั้นก็ เออ มันได้อะ แล้วก็ แต่สุดท้ายมันก็ชะงักไป เพราะว่าฝุ่น PM2.5 ก็ เออ ไม่เอาดีกว่า <laughs>
อา <laughs> เนี่ย มันเปียน ปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ไง
ค่ะ ใช่ ก็แบบไม่อยากเอาปอด ตัวเอง ไปแบบ ไปฟอกฝุ่นก็เลย เออ เปลี่ยนมาออกกำลังกายที่บ้านแทนดีกว่า
อา ก็ซื้อลู่วิ่งมาไว้ในบ้าน แล้วก็อยู่แต่ในบ้านเนาะ
ใช่ เรา ค่ะ แล้วอย่างทาง ทางนู้นมีแบบ มีเริ่มต้นฝึกทักษะอะไรใหม่ ๆ บ้างไหมคะ? แบบไม่เคยมีมาก่อน
เออ ตอนเนี้ยกำลังวางแผนว่าจะไปเรียนเย็บผ้า
อืม!
อ เออ เขามีโรงเรียนสอนตัดเย็บ เออ สอนอาชีพของ กทม.
อือฮึ โอ้! ค่ะ
เอ่อ แล้วเขาแบบ รู้สึกคอร์สนี้เขาจะสอนฟรี เราก็แบบ เออ เราก็อยู่ว่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย เป็นแม่บ้านเนาะก็เลยแบบ เออ ลองไปดูไหม เพราะว่าตั้งแต่
อืม ค่ะ อืม
โตมาจนขนาดนี้ ก็ไม่เคยทำ พ ซักผ้าเองเย็บผ้าเองเลย ไม่เคยรู้เลยว่าตัดแขนตัดขา อะไรยังไงเนาะ เออ
อืม แล้วเราแร่ง ค่ะ อ๋อ แล้ว แล้วเริ่ม เริ่มไปดูหลักสูตรบ้างยังคะ? แบบ
เริ่ม เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว เริ่ม เขาบอกว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้าง เออ อย่างผ้าที่เราอยากจะทำอะ เราก็อาจจะต้องเตรียมไปเองเนาะ เพราะว่ามันจะเป็น กางเกงของเราเอง เสื้อของเราเอง อย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องจัดหาไปเอง
อืม อืม ค่ะ คือ ก็คือ แต่อย่างน้อยคิดว่าไปมันก็เหมือน เหมือนอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้แบบเจอผู้คนใหม่ ๆ ไหมคะ? แบบ เออ ได้ไปเรียน อะไรแบบเนี้ย อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันไหมอะ?
เราคิ ใช่ ๆ อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกัน แล้วก็ไปเจอครูที่เขาแบบ เราติดตามเพจนี้มานานแล้ว เขาก็จะแบบ จะมีเทคนิคการสอน แล้วก็จะมีคน อย่างแรกที่เราอยากจะได้ ก็คือเรื่องของ นอกจากเรื่องทักษะแล้ว ก็คือเรื่องการใช้เวลาว่าง
อืม อ๋อ ให้เกิดประโยชน์
ใช่ ให้เกิดประโยชน์ไม่ฟุ้งซ่าน บางทีมันก็ว่างเกินไปไง พอเป็นแม่บ้านไม่มีลูก มันก็ว่างเกินไป ก็ลองไปหาอะไรที่เพิ่มพูนทักษะ แล้วก็เผื่อว่า ก็เป็นคนชอบแต่งตัวเนาะ ชอบเสื้อผ้า ชอบแต่งตัว อะไรอย่างเงี้ย มันจะได้ อ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ เรานี่ก็สายแฟเหมือนกันนะเนี่ย <chuckles>
ใช่ ๆ มันก็เลยแบบอาจจะได้มาแบบ มาปรับใช้ในอนาคตไหม? หรือจะสร้างอาชีพเราได้ในอนาคตไหม? อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อะ ก็อาจจะเป็นไปได้ แล้ว แล้วอย่างงี้ ตอน ตอนเริ่มแรกก่อนที่จะไปลงเรียน หรือแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบมี มีความกังวล บ้างไหมคะ?
ใช่ อืม โอ้ กังวลพอสมควรเลย ว อย่างแรกก็คือกลัวว่าจะไปไม่ครบคอร์ส
อือฮึ อ๋อ ค่ะ
เออ เขาเรียนจันทร์ถึงศุกร์ อย่างเงี้ย แล้วก็เป็นเวลา 1 เดือน
อือฮึ อืม ค่ะ
มันจะ "เฮ้ย ฉันจะไปได้ทุกวันไหม? ฉันจะขาดลามาสาย อะไรยังไง? ฝนตกฉันจะ" โอ๊ย! กำลังใจมันต้องมาเต็มเหมือนกันนะเนี่ย
อือ ๆ ๆ อืม ๆ ๆ แล้ว แล้วผ่านไปได้ไหมคะ? <chuckles>
เอ่อ ก็ต้องใช้แรงผลักดันจากที่บ้านเหมือนกัน <chuckles>
อืม ๆ ๆ ค่ะ
เอ่อ สามีก็ต้องมาบอกว่า "เออ ก็ อ้าว ก็สมัครใจเองเนาะ แล้วมันก็ มันก็ดีนะ ถ้าเธอจะมาตัดเสื้อใส่เองได้ เพราะเธอก็ชอบอยู่แล้ว"
เออ อืม อือ อืม
เออ หรือว่าอาจจะมาทำอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นทำโบ ทำอะไรที่เป็นของกิฟต์ชอป อะไรงั้นน่ะ มันก็เป็นงาน DIY ที่จะได้เพิ่มพูน ทักษะของเราในอีกแบบหนึ่ง
อ๋อ เออ ใช่ค่ะ อืม เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบคน เดี๋ยวนี้แฟชั่นมันก็มา มาไวไปไวเหมือนกันนะคะ แต่ว่าคนมันก็ยังต้องใส่เสื้อผ้าอยู่ทุกวันน่ะ อืม ก็เลยคิดว่า ถ้า ถ้าแบบมีการสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ มันก็ เออ บาง บางทีมันอาจจะเป็นแนวที่เราชอบจริง ๆ ก็ได้ แล้วแบบ หรืออาจจะเป็นแนวเฉพาะกลุ่มก็ได้ค่ะ แบบบางคนอาจจะชอบ
อา ใช่ ๆ อืม พูดถูก ช จ อุ๊ย! คุณพูดถูกใจมากเลย ก็คือเรื่องของเฉพาะกลุ่ม อย่างเช่น เสื้อผ้าที่เราชอบเนี่ย ตอนเนี้ย เราก็คือวัยกลางคน พอวัยกลางคนเราจะไปใส่อะไรที่บางทีเขาขายตามห้าง ตามร้านแฟชั่น มันไม่สมวัยเราแล้วไง
คือมัน มันมีเฉพาะกลุ่ม อืม ใช่ ค่ะ มันไม่มิ นะ อือ
เออ มัน เราก็อยากจะได้อะไร เออ เราก็อยากได้อะไรที่มันแบบ คลาสสิก แล้วก็ดูสมวัย แล้วก็ใส่ไปได้ทั้งไปแคชวลก็ได้ หรือว่าไปงานทางการก็ได้ อย่างเงี้ย
ทำเองเลย ตัดเองเลย อืม
ให้มันผสมผสานกันเข้าไป อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ แอบเก๋อยู่นะ แบบ แล้วยิ่งถ้าแบบเรา เราไปเจอคนที่แบบ อา อย่างยกตัวอย่าง อย่างเช่น พวกเสื้อผ้าคนอ้วน อย่างเงี้ยค่ะ ที่เขาแบบ เออ บัง อย่างเพื่อน อย่างเงี้ย อาจจะต้องแบบไปซื้อของเฉพาะของกลุ่ม กลุ่มคนแบบนี้เลย อะไรเงี้ย ซึ่งอันเนี้ย ก็จะเป็นอีก อีกแนวหนึ่ง หรือว่าแบบ อย่างที่บอกว่า เอ่อ เป็นกลุ่มคลาสสิกแบบแคชวลผสมกัน อย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่มีคนชอบเหมือนกันน่ะค่ะ
อา ค่ะ ใช่ แล้วก็เรื่องเนื้อผ้าด้วยเนาะ เราก็แบบ แล้วเมืองร้อนอะบางทีผ้าที่เขาขายอยู่ทั่วไป เหมือนเขานำเข้ามาอะ แล้วนำเข้ามาจากประเทศที่เขาหนาวอะ
อือ อือ ๆ ๆ อ๋อ ผ้ามันไม่ ไม่เหมาะกับเราใช่ไหม?
อืม เออ ไม่เหมาะกับเรา มันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรา มันไม่ตอบโจทย์กับ อะไรไม่รู้อะ แบบ mentality ของเราอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ย เราอยากทำอะไรที่มันแบบตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แบบเราเอาปัญหาของตัวเองอะ มาเป็นกลุ่มเป้าหมายอะ <chuckles>
อือ ค่ะ ค่ะ เออ เอ๊ย อันนี้ดีนะคะ แบบเป็น เป็นโจทย์ที่ดีเลยนะ
เออ
เพราะ เพราะเราเชื่อว่า มันก็ต้องมีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเขาอาจ ค่ะ ใช่ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาลงมือทำ เราอาจจะเป็นผู้บุกเบิกก็ได้นะคะ ใน ในศาสตร์อันเนี้ย
ที่อยากได้เหมือนเรา เออ เนาะ เราก็หวังว่าอย่างงั้น เราก็หวังว่าอย่างงั้น เราก็จะพยายามสร้างแรงใจให้ได้ออกจากบ้านไปเรียนทุกวัน <chuckles>
อืม อืม อุ๊ย ทำได้อยู่แล้ว แบบไปถึงอะไปเจอเพื่อน ไปแบบไปเจอครู อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบ เออ ได้เม้ามอยอะไรที่มันนอกเหนือจากตัดเย็บก็ได้ค่ะ <chuckles>
เออ <laughs> เอ่อ เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะ ได้คุยการเมืองบ้าง ได้แบบแบ่งปันว่า เออ ฉันจะได้เงิน 10,000 เมื่อไหร่ ฉันจะได้ไหม เออ อะไรอย่างงี้เนาะ
อือ ใช่ อือ ๆ ๆ โอ้โฮ แต่ถ้าเป็นรอบ อ่า นอกเรื่องนิดหนึ่ง แต่ว่าถ้าเป็นล็อตของเด็ก วัยกลาง วัยทำงานอะ น่าจะยากแล้วค่ะ
ก็ต้องไปรอนู่นแหละใกล้ ๆ เลือกตั้ง
อืม อืม ไม่งั้นก็อาจจะรอยุบสภา ไปเลย มั้ง
<chuckles> <inhales> <sighs> หนักใจ หนักใจกับน้องมากเหมือนกันตอนนี้
อืม ค่ะ ก็มันทำอะไรไม่ได้อะ <chuckles>
ก็พยายามแบบ โอ๊ย ซื้อรองเท้าผ้าใบแล้วอะ
อืม
<chuckles> น้องคงจะอยู่ได้ไม่นาน
<chuckles> ค่ะ ก็หวังว่า <chuckles>
เออ <laughs> ก็หวังว่าน้องจะอยู่ได้ไม่นาน เออ
อืม เพราะมันไม่ไหวอะ แบบรู้สึกว่าเขาไม่ ไม่ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไร
ไม่ ไม่เหมาะเลย ติดลบเลยอะ
อือ อืม ใช่ เหมือน อัด เขาอาจจะแบบจริง ๆ อาจจะเป็นหุ่นเชิดบางอย่าง เพื่อทำเพื่อครอบครัวเกินไปหน่อย
อ้าว เกินจริง ๆ เออ ๆ เขาไม่มีการฝึกทักษะอะไรที่จะมาช่วยจัดการเรื่องอะไรที่จะทำให้ ส การฝึกทักษะมันก็มาช่วยในเรื่องอาชีพเนาะ ถ้าคุณอยากจะมีอาชีพนี้ คุณก็ต้องไปฝึกทักษะที่มันจะมาส่งเสริมอาชีพที่คุณอยากจะทำ
อืม อือ อืม ใช่ ๆ อืม คือจริง ๆ เขาอาจจะรวยมากจนแบบ อืม เรื่องนี้มันไม่สำคัญ <chuckles> จริง ๆ
น่าอายเนาะ
ก็ ก็อาย แต่เรารู้สึกว่า ในเมื่อปัญหาปากท้องอยู่ไม่ได้ก็ไปเหอะ!
ก็ให้คนที่เขาทำได้เขามาทำเถอะ
ก็พออีวันที่คนที่ทำได้เราก็เลือก เขายังไม่ให้มาเลย
<sighs> ก็เนาะ มันก็ นั่นแหละ ก็เป็นเรื่องแบบนี้ที่เรา
<laughs> ก็หวังว่าเขาจะ เออ! รู้เนาะว่าต้องไปฝึกทักษะอะไรใหม่ ๆ <laughs>
<laughs> เพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือคนอื่น สนับสนุนคนอื่นบ้าง ไรงี้ไง เพราะว่าไม่งั้นน่ะมันก็ ไม่รู้สิ มันเป็นอาสามาแล้วอะ มันก็ต้องทำอะ ถึงแม้ว่าจะรวยล้นฟ้ามาขนาดไหนอะ อาสามาแล้วมันก็ต้อง ก็ต้องรู้ว่า งานอาสาอะมันต้องใช้อะไรบ้าง เออ เหมาะกับเขาหรือเปล่า ต้องใช้อะไรบ้างในการมาทำ ต้องมีความรู้ไหม ต้องมีประสบการณ์ไหม ถ้าไม่มีคุณจะเพิ่มยังไง
ใช่ อืม เหมาะกับเขาหรือเปล่า? อุ๊ย! แต่ แต่ตอนที่เค้าเหมือนประกาศหาเสียงอะ เก่งมากนะ แบบ อุ๊ย! เราจะทำเพื่อ ตัดภาพมาวันนี้ อะไรก็ไม่รู้ <laughs>
เออ ดีแต่ปาก
อืม ก็นั่นแหละ แล้วก็ เราก็หมายถึงว่า ประชาชนสุดท้ายก็ต้อง เออ หาแรงบันดาลใจ ช่วย ๆ กันเองต่อไปเนาะเพราะว่า
ฉัน จ ใช่ เราก็ต้องมาเพิ่มทักษะให้ตัวเอง โดยที่แบบบางอย่างที่เราไปเรียนน่ะ เราก็เสียตังค์เองนะคะ
อืม ใช่ค่ะ เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะนั่นน่ะ
เออ ไม่ได้มีใครมาซัพพอร์ต มาสนับสนุนให้เรา หรือว่า "เอ๊ย! ฉันมีงานนี้นะ เธอลองไปเพิ่มทักษะ เออ ด้านการ เอ่อ แฟชั่นดูสิ แล้วก็เรามีงานแฟร์นะ เราก็จะให้แบบประชาชนทั่วไปมาออก ออก เออ จะได้แบบดูว่า ทิศทางตลาดไปทางไหน? จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไหม?" อย่างเงี้ย มันไม่
อืม อืม อืม ก็ ก็ ก็หวังว่า ถ้าแบบไปเรียนตัดเย็บมา ก็อาจจะไปช่วยเขาแต่งตัวนิดหนึ่ง <chuckles>
Oh My God แต่ละวัน <laughs>
<laughs> เพราะว่า เพราะว่าดู ดูวันนั้นที่เขาใส่ผ้าขาวม้า ใช่ไหมคะ หรืออะไรไม่รู้ ที่ มัน เขาใส่กลับด้านอะ <chuckles>
เออ เออ บางทีก็สงสารน้อง แต่ก็ จะ ไม่รู้จะสงสารอันไหน สงสารลูกเขานะตอนเนี้ย ไม่ได้สงสารเขาแล้ว
<chuckles> อุ๊ย ลูกเขาวิ่งเล่นอยู่หน้าสนามหญ้ามีความสุข จะตาย <chuckles>
แต่ว่ามันมีพ่อแม่ที่ ไม่ Qualify สำหรับอาชีพที่เขาอาสามาทำ มันก็น่าอายอะ
อืม ไม่เหมาะ อืม ๆ ๆ คือไป ไปกี่ประเทศ กี่ประเทศ ก็ก้มหน้าอ่าน อย่างเดียวเนาะ ไม่ได้แบบ กลั่นออกมาจากหัวใจที่แบบรู้ปัญหาจริง ๆ อะ
เออ เออ อืม ช ซ ซอยหยัก ห อยู่ตรงไหน ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน มันขุดออกมาไม่ได้เลย มันไม่เห็นเลย
<chuckles> ค่ะ ฟังแล้วเป็นท้อเลย <chuckles>
ท้อมาก ๆ ให้เราไปทำไหม? เราว่า เราทำได้ดีกว่า
ใช่ เราต้องรู้ไงว่า เออ การที่จะ เราจะมีทักษะอะไรในการบริหารอะ เราจะต้อง เริ่มจากอะไร เราเชื่อว่าเราไปต่อได้ อืม
เออ ใช่ ๆ เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะ
ขอบคุณนะคะ
ค่ะ